Exactement, ouais, ouais et puis surtout, heu, en fait, pour le moment, je ressens encore, tu sais, comme une petite barrière entre, heu bah, certaines mamans de l'école avec qui, j'ai un peu plus d'affinités, mais il y quand même cette barrière de alors je sais pas si c'est le fait de de de l'école et qui a, tu vois, un certain, hem je saurais pas comment te dire. Heu, le fait que qu'on se connaisse dans ce milieu là de l'école, j'ai l'impression que tu as quand même une certaine façade ou enfin je je sais, j'ai pas le mot, heu
Mmh mh. Mystère peut-être il faut paraître, heu, une bonne maman et du coup ça permet pas forcément d'être, heu, d'être soi-même, de de de raconter ses difficultés, heu, on a peur de passer pour la mauvaise maman auprès des autres et cetera.
Ouais, voilà, voilà, voilà. Voilà, tout à fait. Voilà, mmh. C'est ça, ouais, bah, tu as tout compris, c'est exactement ça, ouais. Ouais.
OK. Mmh et heu, dans à Paris, tu avais des des amies proches qui étaient, heu, que tu as rencontrés aussi, heu heu, dans le cadre de l'école? Ou est-ce que c'était b des anciennes, heu, amies de d'avant ou d'autres endroits?
Alors, hem, dans j'en ai rencontré, alors c'était dans tu sais dans le cadre de la crèche, heu
Mmh mh.
c'est vrai que c'est devenu aussi, heu ah, c'est devenu des am non, je pourrais pas que, c c'est, enfin je pourrais pas te dire que c'est devenu des amis au même titre que ma meilleure amie ou mes amis du lycée ou é é ouais, voilà, ouais.
Ah oui, bah, oui, c'est vrai que tes amies du lycée, qui peut mieux te connaître que quelqu'un qui te connaît depuis, heu depuis, heu, les études, c'est sûr.
Ben voilà, ouais. Ouais, c'est ça, donc je pense qu'il y a quand même, heu et même le fait qu'on se connaisse, tu sais, heu, qu'il y ait cette face cette façon de se connaître aussi en mode couple. Heu, le papa, la maman, les enfants que finalement, quand on fasse des sorties, il y a toujours, heu heu ç ça implique aussi les enfants, donc tu es pas tout à fait toi, heu
Mmh. Ah, bien sûr. OK.
heu, compl tu vois la, enfin tu tu vois ce que je veux dire quoi? Ouais.
Ouais, complètement ouais, je suis désolée du coup que ce soit, si compliqué, heu et en même temps, c'est c'est normal hein. C'est vrai quand on arrive à l'âge adulte, on a toutes les barrières, toutes les attentes sociales, heu, la peur du jugement, heu heu, il y a tellement tout ça qui se met autour de nous que c'est difficile de de créer une relation authentique et sincère. Est-ce que tu saurais peut-être me dire si, dans ton cercle à Paris, il y a une amitié en particulier avec, heu, au moins une personne où tu es vraiment assez proche, où tu te sens bien, tu te sens toi-même, mais qui est, heu, plus récente, tu vois, qui qui date de après les études, qui date de ta vie, heu, plus, heu, adulte, peut-être du du monde du travail ou que sais-je, hein? Mais heu, de après les études, en tout cas.
C'est gentil. Mmh. Voilà, ouais. Ouais, ouais.